Olha, hoje eu preciso aqui de um aconselhamento teu, porque eu tô querendo dar um dar uma melhorada ainda mais na minha carreira, né, definir, eh, tô com uma dúvida e queria um aconselhamento teu. Até pra poder <clicks tongue> definir metas claras, sabe, pra poder, eh, subir mais na carreira, ganhar um salário melhor e ser mais reconhecido também na na empresa, no mercado que eu trabalho, que é a área de vendas. E queria um aconselhamento teu pra pra criar esses objetivos de forma bem clara e objetiva.
Uhum. Ah, legal. Claro, vamos lá, tô aqui para te ajudar. Eh, me conta um pouquinho mais, assim, você já me disse que você tá na área de vendas, né, eh, mas, ah, bom, áreas de vendas já têm já tá bem acostumado com metas, né. <laughs> Eh, então eu acho que, eh, talvez começar a estabelecer algumas metas, né, pra você conseguir alcançar isso que você deseja. Me conta um pouquinho, você já já tentou fazer algum plano de meta em relação à sua carreira? Me conta um pouquinho como é que é o seu dia a dia, né, na empresa. Você tem, eh, um chefe direto? Me conta pouco sobre isso.
Sim. Exato, exatamente. Com certeza. Então, eu faço parte da equipe de vendas de uma empresa e tenho sim um um team manager, né, que é responsável pela equipe, tenho os diretores, tem tem outros outros profissionais também acima.
Hum. Ah, eu eu perguntei isso, porque eu eu preciso saber, assim, se tem aon p para onde você crescer. Porque às vezes, dependendo do tamanho da empresa, né, dependendo da configuração da empresa, nem tem muito pra onde crescer. Aí teria que, de repente, encontrar uma outra empresa, né, um outro, eh, local pra você tentar crescer, mas para parece que nessa empresa onde você trabalha tem pra onde crescer, né?
Tem, tem sim. Eu posso, por exemplo, virar team manager, daqui um tempo. Posso trabalhar também em operações, eh, que que também é um outro cargo que eu que eu tenho visto que é bem interessante, pra onde eu poderia ir. Então eu já tracei algumas algumas metas, né, e só queria definir, assim, um caminho, sabe, com essas metas que eu que eu criei. Por exemplo, eu já tô há 1 ano e 2 meses nessa função
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.
e queria ver contigo uma orientação, eh, se se já é um tempo considerável, se eu já o o que você acha de eu tentar, né, daqui a 2, 3 meses alguma promoção, pedir, né, ou mostrar que eu sou capaz de exercer a outra função, caso seja possível. Ou se é melhor esperar, ver o que que como é que tá, no caso da empresa, o que eles dizem, se eles oferecem. Porque, assim, vontade eu tenho muito, sabe, e quero ganhar mais, tenho outros objetivos, mas
Uhum. Uhum. Uhum. Claro. Nossa, é muito compreensível, né. É muito compreensível, né. Ainda mais que o pessoal de venda, eh, é muito, eh, é muito natural, né, vocês de vendas quererem realmente, eh, almejar algo melhor, maior, né. Porque vocês estão sempre nessa coisa de de bater meta, né. Eh, agora em relação a a você me perguntar se já poderia ser, né, o o o momento ideal pra você solicitar isso, depende muito, por exemplo, na sua empresa vocês têm aquelas, hã, são são, eh, assessments, né, são, eh, avaliações. Você tem a aquelas avaliações anuais, eh, tem isso muito bem delimitado?
Claro. Exatamente. Sim. Sim, com certeza, a nossa equipe, o a diretoria, né, faz todo um compilado da nossa produção, do das nossas das nossas metas que são batidas ou até as que não são batidas, o que que faltou pra pra pra que o gestor, né, eh, ao ter alcançado a meta ou como quanto tempo ele levou pra bater a meta. Tem todos esses cálculos muito bem definidos e são apresentados, assim, periodicamente em reuniões. Nós temos reuniões, uma que é sem é semanal, pra pra demonstrar como é que tá o andamento, outra que é quinzenal, pra pra ver quem é que tá perto, se alguém já bateu, até numa forma de de motivação pra aqueles que não bateram a meta mensal. Exato, e ajudar exato, e ver também o que que tá faltando, por que que que pra quem tá muito atrás, o que que tá acontecendo, como é que pode mudar o cenário. Então isso é isso é bem definido, sabe.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Até pra ajudar, né, ou caso precise. Uhum. Uhum. Uhum. E então, e e em relação a essas avaliações aí, como é que tá o seu eh, o seu feedback? Né, você tem um feedback positivo em relação a isso? Como é que tá o seu cenário?
Com certeza, eu se se for colocar, assim, da da equipe. Eu tô ali entre o 1° e o 2° lugar, pois tem ali mais mais 2, 2 colegas ali da equipe que estão acompanhando bem. E, a gente tem uma equipe muito sólida e tudo mais. A gente sempre bate, né, a maioria das metas que são propostas e eu tenho um trabalho muito sólido, muito consistente, até porque eu me cobro muito e e tenho uma definição de de trabalho bem estabelecida, eu consigo alcançar a maioria das metas. São poucas as metas que eu não que eu não alcanço. Por isso que eu que eu tenho esse objetivo de de ir além, sabe, eu já eu já me sinto, assim, não estagnado na posição, mas me sinto já confortável. Então, eu sou o tipo de pessoa que não gosta de ficar na zona de conforto, sabe, eu gosto de um desafio, então
Uhum. Uhum. Uhum. Ah. Perfeito. Uhum. Confortável, né. Uhum. Ah, entendi. Olha, isso é perfeito. Isso que você falou de não gostar de ficar na zona de conforto, eh, eu acho que, realmente, depois do que você me disse, que você tem aí uma constância, né, batendo metas, tem uma performance legal, né, e já tá se sentindo na zona de conforto. Eu acho que isso realmente é um indicativo de que você pode, sim, buscar mais, eh eh eh esse esse degrau a mais aí na sua carreira, não é. De repente, hã, o que você podia tentar é dar uma sondada com o seu team manager, não é, que você falou que tem team manager. Dá uma sondada porque pedir um f é sempre muito importante ser proativo na quando você pede o feedback, porque, muitas vezes, o o as pessoas acabam esperando, né. É uma coisa meio passiva, esperando feedback e tudo mais, e é muito importante mostrar essa proatividade e e pedir o seu feedback, né, falar: "Olha, o que que você acha?". Pede para o seu pergunta para o seu team manager, fala exatamente isso que você falou, né. "Olha, eu já tô me sentindo na minha zona de conforto, não tô me sentindo desafiado o suficiente, né, eu gostaria de ter um desafio novo, que que você acha? Você acha que eu tô pronto?". Pode até perguntar isso para ele, né, porque eu acho que o seu team manager vai dar um bom indicativo de, eh, se você deve ou não até para ele também ser um seu parceiro seu, né, eh, para te ajudar, eh, a a seguir a esse esse degrau a mais aí, né.
Ok. Ah, boa ideia. Sim. É verdade. Do que f seguir, né, sim. Claro, claro. Eu gostei muito dessa desse conselho. Vou vou colocar isso em prática, com certeza. Assim que eu tiver uma uma mínima oportunidade de de ter, né, uma conversa, assim, mais mais intimista, mais tranquila com com o meu chefe, eu vou colocar essa essa situação e vamos ver qual o feedback que ele vai me passar. Se realmente tem alguma alguma possibilidade de de mudança de cargo, né, ou de pelo menos de mais responsabilidade, ou de um incremento também no salário, até pra que eu, pouco a pouco, possa ir galgando outras funções, né, outras responsabilidades, que é o que eu tô realmente buscando.
Uhum. Uhum. Uhum. Ah, perfeito. É, eu acho que é realmente isso, né. É é de se mostrar também aberto, porque às vezes a empresa acaba nem, eh, buscando, né, eh eh, promover, né, um um funcionário, porque não vê que ele tá aberto. E você se mostrando aberto realmente querendo, né, e e é importante também, né, mostrar que você, eh, não fica parado, né, você quer realmente ir atrás de de novos novos horizontes, né, novos desafios. E a empresa sabendo disso, eu tenho certeza que eles vão, eh, com com a performance que você tem, não é, tenho certeza que eles vão abrir pra você aí novas possibilidades.
Claro. Poxa, tomara, tomara. Eu tô tô bem animado. Olha, essa conversa realmente me deixou, assim, muito empolgado e mais tranquilo também na na busca, né, de criar novas metas e alcançar, assim, eh, novos objetivos, mais responsabilidade. É, realmente, tudo o que você falou até agora faz total sentido, assim, pra minha vida. É algo, assim, que eu que eu realmente acredito, sabe. Mas, até assim, até uma última dúvida, que eu já tô, assim, bem tranquilo, acho que que é bem o caminho que eu vou seguir. Mas só uma última dúvida. Será que, se eu for falar com com o meu chefe, tem alguma maneira de eu ser, assim, mas que eu não seja tão direto, sabe, eh, que eu possa chegar, digamos, devagar, pra que ele: "Ah, mas como é que é isso? Você nem comentou nada, já tá querendo um outro cargo, ganhar mais". Como é que eu posso falar sem ser, assim, muito invasivo, pra que ele entenda mais o meu ponto e eu seja certeiro?
Uhum. É, eu acho que f exatamente aquilo que eu tinha dito, né. Você buscar um feedback, e aí vocês juntos chegarem nessa eh, num denominador comum, né, vocês verificarem: "Olha, eu tenho aqui toda essa performance, não é. Eu já já tô me sentindo meio que na na na zona de conforto, né". É vocês chegarem juntos a essa conclusão, não não precisa falar, né, com todas as palavras: "Olha, eu tô precisan eu quero quero ser promovido". Você pode só ir indicando pra ele: "Olha"
Ok. Dar o indicativo. Perfeito, perfeito.
Uhum. Juntos, né.
Ok, realmente, realmente faz sentido. É porque, sabe, eu não quero parecer aquela coisa: "Ah, tá pedindo mais dinheiro, pedindo outro cargo." Entendeu? Eu quero deixar o o indicado, fazer um pedido sem pedir.
Uhum. Mas de deixa a sua performance falar por você, entendeu?
Isso, é isso que eu quero. Vou vou fazer, vou seguir esse teu conselho, com certeza, acho que realmente é o melhor caminho. Olha, realmente foi muito bom ter essa conversa hoje com você. Acho que agora eu vou estar muito mais seguro, né, de de como vou fazer esse esse pedido ou ter essa conversa pra poder ir além na na minha carreira e alçar voos maiores. Queria lhe agradecer, muito obrigado mesmo pela ajuda, foi fundamental.
Uhum. Imagina, eu que agradeço. Eh, você confiar, não é, em mim e e eu fico aqui na torcida pra que dê tudo certo, você consiga sair da sua zona de conforto pra e e ter novos desafios, né, se sentir desafiado e conseguir bater novas metas e e galgar aí mais um degrau na sua carreira.